Hmm.
Yun, kaya kaya hindi nila ako sinuportahan sa passion na gusto ko. Iyon.
Pero ngayon, okey naman nung nandun ka sa may pharmacy?
Hindi na ako nagtrabaho sa pharmacy ngayon, nagbukas ako ng sarili kong, ah, business. May sarili akong negosyo, oo. Ngayon
Buti ka pa, sana all. <chuckles>
Oo, yung negosyo na yun na nagpapalakad yung ate ko at yung pamangkin ko, samantalang ako nagtatrabaho. Ayun, ayun ang naging kapalaran ko ngayon sa hindi pagsang-ayon sakin ng mga pamilya ko sa kung anong gusto kong maging passion. 'Di ba? At least at least oo, nakatulong naman yung yung naging ano ako ngayon. 'Di ba? Nabuo yung pagkatao ko dahil sa sa pag, ah, ano 'to pag hindi suporta sa akin sa passion na gusto ko. Ikaw, okey-okey lang ba? Okey lang ba yung, yung naging buhay mo ngayon? Oo.
Wow, multi tasking ka ha. at least ang galing mo. Oo. Hmm. Okey naman, kasi masaya naman ako. Yung andiyan yung mm.
Oo, yung yung passion na pinasok mo ngayon, yung pagtuturo.
Okey naman, pero mas gusto ko talaga, hahaluan ko siya ng business talaga, ganon. Para hindi lang puro pagtuturo, yung tipo bang, "Ito lang ba yung alam ko? Eto lang ba yung kaya kong gawin, magturo na lang? Wala ba ibang dapat?" 'di ba?
Oo, oo. Kakayahan, ano pa ba yung iba kung kakayahan?
Oo, yung ganun ba? Yung ganun. Oo.
Oo, ganun. Kailangan kailangan i-ano mo yung sarili mo, i ano tawag dito.
Yung i-ano mo naman, i maghanap ka naman ng iba, na ibang, ah passion, ayun na, mag i magkaroon ka naman ng ibang pagkakaabalahan mo. Oo, na hindi lang nakatutok kana dun sa isang, ano career ayan, na ginagawa mo, 'di ba? Ganun, ikaw.
Oo. Pagkakaabalahan, oo kung kung ano yung Oo, parang nakakasawa kasi kung ito lang, ito lang eh. Parang parang araw-araw yun lang yung umiikot sa buhay mo, sa isang oras mo, sa araw-araw ito lang. 'Di ba?
Tama. Buti nga ikaw eh, galing mo. Tama. Oo, grabe ano. Akala ko ako lang. <chuckles> Ikaw rin pala.
At Oo. At least ngayon yung passion natin 'di ba? Maayos, okey, oh 'di ba? Ah, salamat, maraming maraming salamat sa oras na ibinigay mo sa akin na oo. Marami akong natutunan sayo.
Oo. Alam mo uy salamat talaga, ah. Thank you, thank you. Ako din. Salamat.
Oo.